Olha, no passado, a gente costumava celebrar bem mais coisas juntas porque, eh, eu vivia com a minha avó e todo mundo morava ali, ao redor da casa da minha avó, muito próximo. Então, todo fim de semana, a gente estava junto pra churrasco, Dia das Mães, Páscoa, Natal, tudo que você pensar, a gente estava junto. Agora, a gente tá um po eu tô morando um pouquinho mais distante. Eh
Hã. Ai, que legal! Hum. Aham. E hã. Distante quanto, assim? Uma cidade vizinha? É mais tempo?
assim em outro continente. <laughs>
Ah, então é bem distante. <laughs>
É bem distante. Então, agora, eu confesso que eu tenho perdido muita celebração junta. Mas sempre que eu tô no Brasil, eh, eu tento colocar a minha família toda junta pra gente celebrar qualquer coisa.
Hum. Ai, que gostoso. Então, quando estão juntos não é exatamente por datas importantes, mas é pela reunião da família, em si. Não exatamente, ah, só porque é Natal ou só porque é Dia das Mães. Qualquer motivo é motivo pra reunir. <chuckles>
Qualquer motivo é motivo pra fazer churrasco, né, sabe como é que é família brasileira. Eh, eu fui para o Brasil o ano passado, e foi a 1º vez que o meu namorado veio pra conhecer toda a minha família, então, eu já organizei todo mundo, jundei juntei todo mundo na casa da minha tia. E a gente fez aquele churrascão, passamos o dia todo junto, jogamos bingo, então é sempre é <laughs> é sempre bom estar junto da família, né.
Ah. Aham. <laughs> Olha, que legal. Aham. Uhum. Olha. Muito animado. <laughs> Ai, com certeza. Mas, me diz uma coisa. Você tem essa proximidade com ambos lados da família, tanto do seu pai quanto da sua mãe, ou tem um lado que você é mais próxima?